ああ、いいですね。はい。
で、あと日本でなかなか食べられないものでいうとマンゴスチンとか。
あ、マンゴスチンもあるんですか、はい。ええ。いいですね。なるほど。なんかあの、現地でこう滞在された時って何かハプニングがあったりとか、なんか現地の方との出会いとかもあったんですか？
マンゴスチンもあります。美味しいですね。 うん。 そうですね。あの、マレーシアって結構、ムスリムの方も多くて。
ええ。